E infatti, infatti anch'io non amo particolarmente gli anime, però Studio Ghibli per me ma invece tu invece tu se dovessi fare l'eser cioè
Ehm, è un genio. Eh, beh. <chuckles>
c cosa sceglieresti? Chi ama il thriller, chi i fantasy, chi questo?
Ehm, mhmm, non lo so. Allora nel senso, uhm, <tsk> non saprei tr cioè veramente non non ti so dire, forse veramente un grande classico, sai, che uno dice: "Vabbè grandi classici vecchi che magari, mhmm, non tutti hanno vist", esa esatto, esatto, un grande classico, non lo so, ehm, ora non mi viene in mente però, sai, tipo, un "Forrest Gump", la sai questi film molto importanti. Uhm, sì, per ques cioè forse "Forrest Gump" è fa un po' ridere, è un po' tris non è fantascientifico, però, capito, sì, ehm, tante sfaccetta forse lo proporrei perché è un film, ehm, <clicks tongue> non è proprio leggero, cioè a tratti sì, a tratti no, però è un film secondo me che tutti quanti dovrebbero vedere una volta nella vita, è bello, cioè per me.
Sì vanno visti, che ti piaccia o no devi guardarlo. <chuckles> Beh, bello "Forrest Gump", sì. No, però è un bel mix. Sì, quello sì. No, son d completamente d'accordo. Ehm, no, infatti
<clears throat> Oppure forse forse anche un altro film, ehm, "Prova a prendermi", mhmm, non è fantascientific cioè è basato su una storia reale, però a tratti è fantascientifico, non a livello di draghi, però dici: "Wow questo che ha crea cioè che ha combinato", no, cioè quindi è d uhm, sì. E esatto, esatto quindi forse anche, mhmm, un film così che, mhmm, abbraccia un po' tutti i generi, sai, perché comunque ci sono anche momenti un po' tristi, un po' lenti, quindi uno di questi film forse proporrei. Ah, quindi tu l'hai guardato "Prova a prendermi". <chuckles>
Bello. Sì, no, sembra fantascienza per per il mondo che si è f costruito il tipo, quello sì. Sì, sì, sì, sì. Sì l'ho visto, l'ho visto quando ero più piccolo. L'ho guardato con mio padre, insomma un bel film. Poi l'ho rivisto qualche tan n anni dopo con mia madre. Io io infatti questi esercizi qua di indovinare il film lo faccio con mia nonna e mia madre, perché hanno dei gusti completamente diversi, ma allo stesso tempo uguali e diversissimi dai dai miei. Quindi è tutto un casi
Okay. Bello. Mh-mh. Sì. Sì. Mh-mh. Bello. Guarda pure a me guarda p pure a me piace tantissimo, sai, anche organizzare: indovina il film, indovina la serie tv tramite l'attore, tramite una scena iconica, è divertentissimo.
Eh, quello dovrei farlo, quello sembra interessante.
Sì, secondo me, cioè veramente il cinema in gener cioè la il mondo cinematografico in generale unisce le persone. Guarda devo andare, ti auguro una buona giornata.
Mh, va bene, ciao buona giornata. Cia
Ciao, ciao.